Hmm. Ayan, iba-iba yung ginagawa ko, ah. La Gumagamit ako ng siyempre gestures, ano, um, yung Google Translate, yan, nagamit ko na rin yan dati. Kasi parang mas maano siya ngayon eh, effective siya, mabilis lang siya. Kaya importante na laging may data, ganiyan, 'pag lumalabas at saka ano pa ba? Yun, yung parang 'pag may mapa nga, siyempre mabilis na lang yun eh na ituro-turo sa mapa, 'di ba? Puwede namang alam mo yung iba kasi marunong naman ng basic na, um, here, yung mga ganiyan, here, ganiyan, yung mga ganun, oo, there, go here, or there, oo, ganiyan. So, parang mga gano'n-gano'n lang yung ginagamit. Pero importante talaga yung, ah, yung gestures, ganiyan, yung body language para medyo magkaintindihan, ayan. Tsaka yung Google Translate talaga napakalaking tulong niyan talaga sa buhay.
Hmm. Hmm. Mm. Tama. Mm. There. <laughs> Here, there. <laughs> Tama. Hmm. Oo. Oo, Google Translate. Tsaka ngayon meron na ding mga apps naman na parang although parang hindi nabibigay sa'yo lahat, makakapunta at makakapunta ka dun sa pinakamalapit na turning, parang, oo, dun sa lugar na yun. Tapos dun ka nalang din magtanong-tanong pa kung hindi mo talaga ma-locate yung lugar. Pero oo. Paano pagka ano, may pagkakataon ba na yung local eh, sobrang effort para tulungan ka kahit hirap din silang magpaliwanag? Naka-encounter ka na ba ng sobrang, yun nga, mabait, medyo napaka-friendly na lokal na talagang tinuruan kayo para ma-locate yung isang lugar?
Mm. Hmm. Tama. Totoo. Hmm. Mm. Oo, meron eh. Pero hindi ko lang matandaan ha kung saan yun. Pero alam ko merong ganiyan eh, yung pa may nangyari sa'min na, ah, ayun, 'no, nagtanong nga kami tapos as in grabe talaga yung effort na, alam mo yun, na para, um, makapunta talaga kami. Tapos may pa-good luck pa, yung mga ganiyan. Ang weird talaga, oo, tapos parang gusto pang sumama, "samahan kita dun sa ganiyan-ganiyan," parang mag ihahatid pa, yung mga gano'n. Sabi ko "'Wag na po, 'wag niyo na kami ihatid." yung mga ganiyan. Pero maraming ganun, oo. Alam mo yung sa mga ibang bansa, um, saan ko ba yun na-experience, feeling ko sa Madrid eh, hindi lang ako sure. Pero baka doon kasi minsan hindi rin sila dun magaling mag-English. Pero sa Madrid kasi medyo may hawig yung, um, salita, 'di ba, Spanish, ganiyan. Medyo may hawig sa salita ng ano, Pilipino, ganiyan, konte, kaya medyo nagkakaintindihan. Pero kasi marami sa kanila hindi nakakapag-English kaya medyo mahirap rin mag-ano nung direksyon. Pero ang maganda sa kanila, ah, nag-e-effort sila kahit hindi sila marunong para naman makatulong. Gusto nila yun eh, parang gusto nilang makatulong talaga lalo na sa turista yun, yung mga ganun.
Hmm. Hmm. Wow. <laughs> Mabait naman. Mhm. Oo, ayun, ang bait naman. Hmm. Hmm. Oo. Mm. Pinoy. Mm. Yan. Yun nga mahalaga eh. Hmm.